Ờ, chính xác, nói chung là mình thấy bạn chia sẻ vậy á, thì có vẻ là bạn thấy cái giai điệu đó quan trọng hơn, đúng hông? Ừm.
Ừm, mình thích cái tư duy viết nhạc của ca sĩ hơn ấy nhưng mà đúng rồi, kiểu dạng như là, họ có cái tư duy <smacks lips> tích cực nè hoặc là họ có cái cái góc nhìn nó, ờ, gọi là, nó đa dạng và nó có chiều sâu hơn á. Ừm, kiểu, kiểu vậy, và, ờ, dạng như những cái người, ờ, có những cái từng trải qua như là Sia nè hay là, ờ, Noo Phước Thịnh á, kiểu vậy, nên là cái nhạc của họ đúng rồi, nó sẽ có cái chiều sâu hơn thông qua những cái trải nghiệm của họ trong cuộc sống á.
À, vậy hả? Ừm, ừm, ừm. Đúng rồi, đúng. Ừm. À. Ừm. Viết cái nỗi niềm, ví dụ ha. ừm.